ก็เลยงงเหมือนกันว่า ทำไม? เพราะอะไร? อ๋อ พอฟังแล้ว อ๋อ เข้าใจได้ คือมันเป็นระเบียบกติกาของแต่ละแพลตฟอร์ม
เออ ครับ อืม ๆ ใช่เลยครับ ใช่เลย ๆ
อือฮึ โอ้โฮ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณพี่คิดว่า ข้อจำกัดแบบไหนที่ว่าเหมาะสม หรือบางอย่างไม่ควรมีครับ? อืม
ปิดครับ เอ๊ ผมมองว่า พูดยากอะ บางอย่างไม่ควรมีไหม? อือ เงิน พูดถึงสมัยเนี้ย อะ อย่าง อย่างเช่น การเซนเซอร์เนี่ย การเซนเซอร์ของไทยอะบางอย่าง แกดู ดูแล้วเรารู้สึกว่า มันมากเกินไป ใช่เปล่า เออ มันก็มากเกินไปนั่นแหละบางอย่าง เช่น แบบคนสูบบุหรี่อย่างนี้เนาะ แบบ เฮ้ย จะเซนเซอร์ทำไม ในเมื่อสมัยนี้มันก็เห็น ๆ กันอยู่แล้ว คนกินเหล้า อะไรอย่างเงี้ย เออ มันเป็นเรื่องปกตินั่นแหละ อย่างใน Netflix เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้เซนเซอร์อะไร ใช่เปล่า แต่ในช่องหลักปกติอะ มันยังต้อง เซนเซอร์กันอยู่ เออ ผมก็คิดว่า เฮ้ย ก็
อือฮึ อา อา ๆ ครับผม อา อืม อ๋อ ใช่ ใช่ครับผม อืม เออ นั่นสินะ เขาเนาะ สองแง่สองง่ามนะคุณพี่เนาะ
เออ เออ ไอ้ระเบียบเก่าแก่พวกเนี้ย บางทีถอดทิ้งออกไป ก็ได้ อะไรอย่างงี้ เออ
อืม เข้าใจครับ เรื่องที่ผมฮาอยู่อันหนึ่งเรื่องเซนเซอร์เนี่ย อันเนี้ยผมเชื่อเลยว่า ฝังอยู่ในความคิด ในหัวสมองของทุกคน คนไทยเลย ก็คือเซนเซอร์หัวนมของโกฮังครับผม <chuckles>
<chuckles> เออ ๆ อันนี้มันก็ตลก ดี
ได้ คือกลัวเด็กเห็น อืม ใช่ไหม? คุณพี่เนาะ งงเนาะ
มันก็คือแบบ คือแบบ เออ กฎระเบียบอะไรบางอย่างบางที เออ มันก็ผ่อนปรนได้แล้ว มันไม่ต้องแบบขนาดนั้นหรอก อะไรอย่างเงี้ย แต่บางอย่าง เออ ทำนะ ควรทำก็ทำต่อไปก็ได้ ก็ไม่มีเพราะว่า อย่างเช่น แบบหน้าผู้ร้าย หรือว่าแบบศพ หรืออะไรอย่างเงี้ย เวลาเอามาเผยแพร่ มันก็เซนเซอร์ไปเถอะ อะไรอย่างเงี้ย หรือฉากฆาตกรรม อะไรอย่างเงี้ย เออ อันนั้นอะมันควรอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย ด้วยความเป็นมนุษยธรรมอะ ประมาณนั้นเลย
อืม ครับ อื้อฮือ อา ครับผม อุ๊ย เห็นด้วยเลยครับคุณพี่ ก็คือมันก็จะมีเรียกว่าความเหมาะสม ค แล้วแต่ อ่า จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมของแต่ละประเทศเขาเนาะ คืออันเนี้ยผมมองถึงประเทศที่เป็น เอ่อ ของ <tsk> ประเทศอิสลามแล้วกัน ซึ่ง ซึ่งอาจจะมีความเข้มข้นในเรื่องของเซนเซอร์ หรือกฎระเบียบที่ ที่ ช ใช้กฎของศาสนามาเป็นกฎหมายของประเทศด้วย ก็อาจจะเข้มงวดกว่าของเราเนาะคุณพี่เนาะ
อืม อ๋อครับ อืม ๆ ใช่ครับ

<chuckles> สวัสดีครับ
ครับ สวัสดีครับ ครับผม เป็นยังไงบ้างครับคุณพี่? อืม
เป็นไงบ้างครับ? อ๋อ ของผมนี่สบายดีครับ วันนี้ไปวิ่งตอนเช้ามาด้วยอากาศสดชื่น ดี <chuckles>
เฮ้ย! จริงเปล่าเนี่ย โอ้โฮ เป็น โอ้โฮ ของผมนี่วิ่งตอนเย็นครับคุณพี่ ตอนเช้าไม่ไหวครับ เพราะว่าทำงาน
ครับผม อ๋อ ครับ <chuckles> ของผมวิ่งเพื่อให้กระตุ้นร้างกายเนี่ยแหละ ไม่ได้วิ่งแล้วแบบไม่ได้ทำงาน <chuckles>
อืม ครับผม อืม ครับผม อืม ว่าแต่ช่วงเนี้ยในโซเชียลอะ เขาแชร์เรื่องไอ้เนี่ย ไม่แน่ใจว่าคุณพี่ได้ดูหรือยัง ไอ้ Mad Unicorn ไอ้หนังดัง ๆ ใน Netflix อะ
อ๋อ ครับ อืม ๆ ได้ ได้ดูแล้วครับ ได้ดูแล้ว
อืม อืม ดูจบแล้วใช่ไหมคุณพี่?
เออ ใช่ครับ
ช่วงนี้เป็นกระแสดังมากเลยเนาะคุณพี่เนาะ แล้ว แล้วในมุมมองผมว่าการ ใช่ และในมุมมองของการเผยแพร่ข่าว หรือว่ามุมมองเกี่ยวกับสื่อบันเทิง อย่างเงี้ย ผมว่ามัน บางอย่างมันก็โอเคแหละ ถ้ามันเป็นกระแสมันก็ตามกระแสได้ แต่บางอย่างมันไม่โอเคมันก็มีเนาะคุณพี่เนาะ
อืม ใช่ ๆ เห็นเต็มเฟซบุ๊กไปหมด <chuckles> อืม ก็มีบ้างแหละครับที่แบบ เออ บางทีก็ ก็ไม่โอเคก็มี <chuckles>
อืม
แต่ แต่ผมก็เข้าใจนะว่า ว่ายังไงอะไรที่เป็นกระแส บางทีเขาก็อยากเผยแพร่หมด แหละ
ใช่ ครับ อา เขาเรียกว่าอะไรนะ ยอด Engagement เหรอ? หรือคอมเมนต์ อะไรอย่างงี้เปล่า? ในโซเชียลอะ
เออ ใช่ อือ พวก เออ พวกยอด อะไรอย่างงี้ ประมาณนี้แหละ มันก็มีผลกับรายได้ของเขาโดยตรงเนาะ อะไรอย่าง งี้
อืม ไอ้ตรงเนี้ยผมไม่มีความรู้เลยคุณพี่ คุณพี่พอจะแชร์ให้ฟังได้ไหมครับว่า จริง ๆ แล้วเนี่ย เรื่องการแชร์ข่าว หรือการบิดเบือนอะไรต่าง ๆ มันได้แบบยอด Engagement หรือรายได้ยังไงอะครับ?
อ๋อ